Iyap, mhm, dan tadi ya, Kak, ya mau, eee, tambahan dikit, mungkin Kakak bisa mengelola stres Kakak atau frustasi Kakak, tuh dengan, eee, istirahat yang lebih cukup, Kak, ya gitu. Da e e dapatkan 7 sampai 9 jam dan juga cari dukungan, eee, support system gitu, Kak, dari teman atau mungkin dari komunitas baru. Eee, bisa juga, Kak, gitu. Mungkin Kakak, cari olahraga baru yang untuk selingan enggak hanya gym misalkan atau enggak hanya berenang tapi main padel. Nah, itu kan juga selain kardio bisa dapet motivasi dengan dapet, eee, ini ya, teman baru bersosialisasi gitu. Nah
Mhm. Oh, oke. Ah. Teman? Iya sih sih.
apalagi itu kan juga aktivitas yang, eee, selain menyenangkan, eee, merelaksasi juga kan ada kardionya, Kak. Walaupun mungkin tidak secapek lari atau apa, tapi kan tetep tetep, eee, kardio ya dan keluar keringat gitu sih, Kak.
Iya iya, bener. Iya sih, bener sih, itu termasuk motivasi juga ya Kak. Eee, bantuan dan atau dukungan dari komunitas atau teman-teman gitu soalnya memang aku kadang kalo workout atau olahraga sendirian itu suka bosen gitu loh dan, mmm, apa ya aku suka jenuh karena se setiap minggu ya udah itu lagi itu lagi kan, nge-gym lagi, angkat beban lagi, kardio lagi, jadi kayak apa ya? Selama 6 bulan tuh lumayan jenuh juga sih lumayan bosen lah.
Iya. Betul. Nah, iya. Ya. <chuckles> Dan ada bonus mungkin kalo, Kakak ada budget lebih memang boleh memakai PT Kak, pit eee, personal trainer. Sekitar mungkin enggak usah banyak-banyak, Kakak Kakak catat aja, Kak. Jadi jadi jangan buang banyak apa, uang juga. Mungkin 3 kali atau 5 kali pertemuan udah cukup banget tuh, Kak. Jadi, Kakak catat, eee, latihannya dari PT. Eee, a pola makan dan segala macem, dia akan kasih tau. Nah itu, eee, juga apa ya, mmm, ak menurut aku akan terlihat lah lebih terlihat nanti, eee, hasil latihannya gitu karena kan dia akan memberitahu gitu, cara memakai yang benar, latihan yang benar, berapa, eee, apa namanya, eee, ininya ya, setnya gitu segala macam. Mhm.
Oh. Heeh. Oh, oke. Oke Heeh heeh heeh. Oh, iya sih, itu menarik sih, sebenarnya aku udah pernah kepikiran sih, Kak, untuk coba pakai coach atau PT ya soalnya aku lihat beberapa temenku yang nge-gym itu juga mereka pake PT dan, mmm, karena mungkin mereka dapat arahan yang tepat jadi turunnya itu, apa ya, eee, maksudnya hasil yang mereka capai itu sesuai targetnya tuh lumayan cepet gitu loh, enggak kayak aku gitu. Atau mungkin juga aku sendiri juga yang salah.
Ya. Mmm, betul. Ya. Tapi enggak papa, Kak, memang, eee, metabolisme orang beda-beda. Jadi jangan disamakan. Jangan membandingkan gitu sih, Kak. Jadi, Kakak, fokus ke diri Kakak, aja gitu.
Bener sih. Mmm, oke oke, bener sih. Wah, nanti aku coba deh, nanti bakal aku tanya dulu ke gym aku, dia ada kenalan PT atau mungkin rekomendasi gitu lah ya. Wah, duh ini banyak banget tipsnya, Kak, terima kasih banyak loh ya aku sebenernya udah cukup lega nih, udah jujur, apa ya, jujur udah kayak plong gitu rasanya, oh, belum tentu Iya. <laughs> Iya, terima kasih banyak loh, Kak, buat tipsnya ya, sampai jumpa lagi.
Boleh boleh. Hmm. Iya. Sama-sama, Kak. <chuckles> Iya, semoga enggak frustasi lagi ya, Kak, ya. Bisa bisa lebih sabar lah gitu, oke. Iya, sampai yuk, sampai jumpa, Kak.

Berat dari berat badan aku jadi aku merasa berhasil kalo aku lihat di timbangan oh aku udah turun nih 2 kilogram tiga kilo iya iya, bener, soalnya aku gak tau lagi Kak cara ngukur cara mengukur hasil tuh lewat apa gitu jadi aku pikir ya, dengan angka itu udah yang paling tepat gitu.
Oke. Mmm, angka ya berarti secara angka ya. Ya, mhm. Oke, sebenarnya, eee, bukan hal yang, eee, segalanya tuh Kak angka oke nah mhm, eee, tunggu tapi aku mau tanya dulu terakhir deh kebiasaan lain yang mempengaruhi hasil tuh, eee
Oke.
ada gak Kak kayak tidur Kakak kua pola tidur Kakak gimana? Makan Kakak tuh seperti apa? Stres ka pengelolan pengelolaan stres Kakak tuh gimana gitu?
Mhm. Oke. Oke, sebenernya mungkin kalau tidur dan stres gak terlalu sih Kak gak terlalu signifikan. Tapi kalau makan nah itu dia aku kadang tuh memang, suka tergoda masih suka tergoda hal-hal yang kayak junk food junk food apalagi kalo nongkrong sama temen-temen ya waduh itu susah banget deh di dihindarilah makanan-makanan yang bersifat, berminyak, berlemak gitu kan apalagi cewek-cewek ya suka jajan gitu itu sih. Iya, aduh.
Mmm, ya ya ya. Oh. Ya. <chuckles> Waduh dessert dan lain-lain ya kayak gitu ya ya ya itu sangat-sangat sebenarnya, eee, musuhnya, eee, berat badan Kak kalau memang suka ngemil ngemil deh apalagi yang manis-manis Kak gitu semua kue, kukis dan segala macamnya donat gitu. Nah, oke, mungkin aku paham nih Kak dari, eee, jadi aku paham dari s cerita-cerita Kakak nah aku bisa b kasih beberapa saran Kak yang pertama itu sih, eee, kenapa Kakak stres atau frustasi itu karena, eee
Mmm, banget. Iya, bener banget, Kak. Iya. Oke, Kak.